É. É, eu tô indo no embalo. Tá, vou incorporar você. É.
Ter mais impulsos. É, vai no embalo, porque é muito legal. A alegria, ela vibra no impulso.
Uhum. É, com certe
E a alegria é um é muito bacana. É muito bacana esse estar vivo, assim, é muito legal.
Sim. É.
Se permita. Dá um pulo aí e se joga. <laughs>
É. É, acho que eu vou me jogar, vou vou incorporar esse seu espírito e colar no deles, então acho que é isso daqui pra frente. <chuckles> Até mais.
Ah, é isso. Super indico.